Moi, le le souvenir global que j'ai, tu vois, de de ces week-ends qu'on passait, heu, comme ça, enfin, ces dimanches où qu'on passait chez ma tante, c'est vraiment, heu, bah après, c'est un peu cliché et tout, mais, heu, c'était un peu quand même plutôt les femmes en cuisine.
Ouais.
Hem, après, heu, moi, j'ai des frères, donc, heu et puis après, tu avais t les enfants, heu heu, les avec les cousins, mes frères et tout, heu, à jouer, heu, jeux vidéos, heu, jeux de société, heu, tu vois? Ouais, plein d'enfants. Bah on est, heu, nous, on est 4, eux, ils sont 4 aussi. Donc, heu, ça faisait pas mal d'enfants. Et puis, heu
Ah oui. Et parce que là il y avait plusieurs enfants, en plus? Ah oui! Et ça faisait beaucoup divertissement, c'est trop bien, du coup.
C'est trop bien. Franchement, c'était trop bien. Heu, pour moi, c'est des super souvenirs et hem
Ouais. Et du coup, il y avait du monde à table, en plus?
Ouais, bah du coup, tu comptes, heu, 8 enfants plus, heu, 4 adultes. Souvent, tu avais ma grand-mère, tu avais aussi les les parents, hem, les parents du côté de mon oncle. Donc, heu, ouais, ouais, ouais, ça faisait quand même pas mal de monde, mais pas non plus, tu sais, l'ambiance, heu, chaotique, heu, brouhaha et tout. J'ai pas ce souvenir, heu, là. Heu, une ambiance genre juste cool, en fait.
Ah ouais, d'accord, oui, parce que c'est vrai que 8 enfants, heu, ça peut, très vite partir dans le bazar. <laughs> Et là, non, c'est un souvenir assez cadré. Alors, peut-être que, heu, les gens plus âgés avaient pas sou le même la même sensation que toi.
Vite partir. <laughs> Ouais. Ouais. C'est ce q c'est ça, c'est ça, peut-être, effectivement.
Mais, heu, ouais, heu, dans l'idée, ouais, c'était assez calme, assez juste, heu, voilà, ambiance cool genre, heu, juste trop bien, quoi.
Mmh, mmh, mmh. Mouais, c'est ça c'est ça.
Sans débordement, sans, heu
C'est ça.
Ah ouais, trop bien. Et du coup, ce souvenir, forcément, il est, heu, nostalgique, un peu, heu. Tiens, une petite question, comme ça: si tu devais décrire, heu, ce qu moment à une couleur, ce serait quoi, la couleur?
<gasps> Une couleur? Alors, je suis pas, heu Non, non, mais, heu, c'est cool, hem. Heu, sans réfléchir, en vrai ah je sais pas! Je sais pas, j'ai le bleu qui est venu, heu, comme ça, mais je sais pas pourquoi.
Ah, c'est un peu difficile comme question, mais Le bleu? OK. Tu sais pas pourquoi?
Non, je sais pas. Non, parce qu'en plus, on n'habite pas du tout à côté de la mer ni quoi que ce soit. Donc, hem
Peut-être qu'il faisait soleil. <laughs>
Ouais, beh pas ou oh je sais pas, hein, parce que région parisienne, heu, c'est bof niveau soleil. <laughs> Mais, heu, non, le bleu, heu, ouais, le bleu, heu, jolie couleur quoi. Et jolis moments. Ouais, ouais.
<chuckles> Ah oui, non, en plus, heu, pas trop. C'est le bleu qui te vient en tête, quoi. <chuckles> <chuckles> Ouais, jolie couleur, ouais. Est-ce qu'il y a un détail, heu, précis qui rend, heu, le plat inoubliable?